Pasti sih Kak, soalnya aku dulu gayanya beda banget Kak, sama gaya aku yang sekarang ya. Kayak dulu tuh aku lebih sukanya kayak, pakai apa ya, kayak pakai yang panjang gitu loh Kak bajunya. Kayak, iya, dress dress gitu aku suka dulu, tapi sekarang aku justru hampir nggak suka.
Oh iya? Mhm. Oh, gitu, oke. Oh. Kenapa kenapa berubah banget? <chuckles>
Kayak itu Kak, aku kayak ngerasa pakai dress itu kayak lebih ke arah imut-imut gitu. Sedangkan aku ngerasa kayaknya aku kurang cocok imut-imut gitu, jadi akhirnya aku mencoba untuk yang natural ajalah ya, yang enggak e ke arah imut-imut itu. Jadi, jadi kayak aku tuh ngelihat foto-foto aku yang dulu, aku ngerasa kok aku kayak gayanya imut banget ya dulu, gitu. Padahal aku nggak imut.
Oh, wah. <chuckles> Oh, paham. Mhm. <chuckles> Ya ampun. <chuckles>
Kayaknya kurang cocok nih, akhirnya aku mencoba untuk perubahanlah di sekarang. Iya udahlah gayanya biasa aja kadang pakai kargo, terus pakai kaos gitu yang ngepres, gitu, itu, aku suka sih kayak gitu juga.
Mmm, mhm. Mmm gitu, sekarang udah lebih ke ya udah deh, "bye imut!" Gitu ya? Lebih ke celana kargo, kasual gitu ya?
Iya bener, itu juga karena terinspirasi dari tadi aku bilang tuh Kak, yang mmm kurang terkenal, tapi itu yang pas banget sama aku, itu aku terinspirasi dari dia, itu sih Kak. Awal mulanya ya.
Oh gitu, oh paham banget. Oh beneran, ternyata yang mmm, orang yang tidak terkenal ini malah jadi inspirasi utama kamu ya, ternyata ya, sampai sekarang ya?
Iya, betul juga, sampai sekarang, sampai yang bener-bener aku, sampai aksesorisnya itu kadang aku terinspirasi dari dia gitu loh Kak. <chuckles>
Oh gitu, wow! Kalau boleh tahu apa sih nama username-nya?
Aku lup aku kurang tahu ya Kak, lupa nama username nya tapi e namanya tuh Aulia. Aku ingetnya namanya dia tuh Aulia gitu.
Oh, lupa? <chuckles> Oh, Aulia. Oh, oke. Wah, makasih banyak ya Kak, udah sharing tentang inspirasi gaya kamu.
Iya, terima kasih juga ya Kak, udah dengerin aku. Semoga bermanfaat ya Kak. <chuckles>
Iya. Iya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.
Iya, siap.

Iya, pasti dong Kak, apalagi, eee, aku kan, eee, yang tadi kayak aku bilang ya, aku tuh sering banget buka media sosial TikTok, gitu kan. Untuk
Mhm, benar.
inspirasi gaya yang baru gitu. Jadi, makin sering lah tuh aku mencoba mix and match gitu, meskipun aku ada gaya sendiri ya, yang menurut aku ini udah aku banget gitu. Tapi, aku tetap, apa ya, membuka, eee, informasi iya benar, jadi siapa tahu aku menemukan gaya aku gaya aku banget yang lain, gitu loh.
Wow. Peluang lah mhm. Oh oh, paham banget, tapi emang gaya kamu banget nih. Itu sebenarnya apa sih yang bisa kamu jelasin ke aku kayak, apakah baju-baju kasual atau kemeja? Atau gimana tuh, yang gaya kamu banget nih ,sebenarnya?
Aku, sebenarnya gayanya ya biasa aja sih Kak nggak yang gimana-gimana, nggak yang wah banget ya, aku tuh, eee, buat keseharian gitu, kayak misalkan entah pergi ke mall doang gitu. Aku sukanya tuh kayak, pakai baju yang, e ngepress di badan tapi agak crop top gitu, tapi enggak yang crop top banget ya Kak, jadi yang benar-benar masih nutup lah gitu, yang masih aman gitu. Tapi, aku tuh sukanya tuh pakai rok jeans gitu Kak.
<chuckles> Oke. Paham paham. <chuckles> Kebayang kebayang. Oh gitu, wow, oke oke.
Jadi rok jeansnya kalau bisa, jangan yang terlalu panjang banget gitu Kak, jadi kayak se lutut gitu. Nah terus itu aku pakai, eee, pakai sepatu yang, apa ya, yang, mmm, flat shoes atau mmm enggak sepatu kets gitu, juga menurut aku udah ini sih, menurut aku udah cocok gitu.
Mmm mhm. Oh, oke, berarti kamu lebih ke, apa ya, kasual dan comfortable sebenernya ya, kasual dan nyaman ya?
Iya, betul banget iya, yang penting nyaman gitu Kak. Nah itu itu gaya aku banget sih, jadi bagi aku itu kayak udah bagus gitu, asal tas atau aku pakai aksesoris gitu, nah itu udah bagus sih menurut aku.
Mmm, paham banget. Mmm, setuju, oh, wow. Tapi, eee, kalau misalnya figur publik atau selebriti, ada nggak sih, m figur publik atau selebriti yang gayanya itu paling menginspirasi kamu gitu? Atau, kamu lebih ke, "Ya udah, ini gaya aku emang yang nyaman-nyaman aja," gitu.